Sì, sì, certo, è una cosa sempre più frequente. E e infatti, come tutte le cose, c'è un utilizzo un pochino più funzionale e sano della tecnologia, e uno decisamente meno, no. E quindi, alla fine l il ritrovarsi la la notte o alla co o appena sveglio a scrollare <exhales> cose che poi non ti ricorderai nemmeno, perché non servono a niente, <exhales> non so te che ne pensi, ma non è proprio la cosa più più sana che che esista, no?
Sì. Sì, sì. Sì, sì, sì infatti.
Pre un pe quanto pensi che sia comune questa cosa?
No, ehm, sì, se parliamo in comune sì, ehm, noi siamo tanti comunque. Quindi tu troverai tanti che ragionano come noi. E troverai anche tanti a dall'altro lato che purtroppo, cioè
<clicks tongue> È vero. Sì, s sì. <clicks tongue> Eh, però io credo che ci sia una tendenza, come hai detto te, no il fatto che noi abbiamo visto co cos'è com'era la vita prima. Adesso che uno nasce e cresce con la tecnologia è diventata la normalità, no?
Sì, loro pensano che questa è la vita. Loro non sanno cosa vuol dire vita veramente, perché noi l'abbiamo vissuta.
Eh sì, esat Eh sì, sì, sì. Però alla fine la quella la vita virtuale è diventata importante quanto quella reale, no.
Sì. E e e questa cosa è brutto perché noi abbiamo vissuto quella reale. Io mi ricordo quando passava un mio amico sotto casa e mi chiamava sc sì, scendevamo, il nostro cioè che noi solo ci mettiamo a parlare sotto casa, questo era era era era una cosa grandissima per noi. Ti ricordi?
Sì. Sì. Eh! Ti chiedevan sì, sì. Sì, sì. È vero. Sì, sì, sì, mi ricordo. È anche più una questione di noia, no, cioè la la questione che ormai la no no la noia è rimpiazzata col guardare i social, no?
Mh. Mh. Eh sì, perché prima magari la noia si poteva passare bene una passeggiata, andiamo a giocare a ca calcio un po', e andiamo andiamo magari allenarci. Sì, allenarsi, andavamo in palestra, c'era più cose reali.
Esatto. Da qualche parte ti inventavi qualcosa, ti inventavi qualcosa, sì. A adesso <clicks tongue> adesso è una soluzione veramente facile, no, quella: ti rinchiudi in casa e passi ore al telefono
Adesso è tutto virtuale.
a non fare niente. Ti ti ca ti capita giornalmente comunque, mhmm, magari di mhmm, <tsk> di pentirti di aver perso tempo u usando social e tecnologia?
Sì, una roba per come <tsk> Eh sì, sì, ma guarda, gente come noi, siccome abbiamo vissuto t entrambi, noi di possiamo distinguere bene e c e capiamo adesso che non è bello quello che sta succedendo adesso. Sì, sì.
Eh sì. Eh sì. Però, è importante comunque rendertene conto, perché se chiedi, secondo me, a ai ragazzini di oggi ti dicono: "Ma qual è il problema? <chuckles> N non c'è nessun problema nel fare questa cosa, no?"
Sì, sì, sì è vero. Ah, ma loro non capiscono niente, ma pensano che che quella è normale, cioè capi
Perché alla fine rendersene conto <laughs> Ah, è vero. Però se ti porti avanti questa cosa da quando sei piccolo, poi è veramente difficile cambiare, no?
Difficile, sì. Sì, sì, sì. Sono d'accordo.